Oke. Halo, selamat pagi dari sini nih, Kak. <chuckles> Iya, mantap ya, mantap, alhamdulillah aku baik, Kak. Pagi tuh, baru bangun begini, eee, jadi bawaannya pengen bersantai gitu ya. <chuckles> Iya, pemanasan dulu sebelum produktif es di seharian gitu-gitu. Kakak gimana kabarnya, aman? Mumpung pagi nih, Kak, ya. Wah, alhamdulillah.
Halo. <chuckles> Mhm, a pagi juga, Kak, dari sini, apa kabar nih Kak? Heeh, alhamdulillah. Mhm. Iya, <chuckles> aduh, santai dulu. <chuckles> Benar banget. Alhamdulillah baik, meski yah agak serak-serak nih Kak, faktor cuaca. <chuckles>
<chuckles> Iya, ya. Ini faktor cuaca atau faktor bangun tidur juga sih ya, Kak, ya. <chuckles> Jadi, iya jadi suaranya lagi, be serak-serak becek lah ibarat kata ya, Kak, ya. Oke oke.
<chuckles> Bisa dua-duanya nih <chuckles> Iya, Kakak sendiri alhamdulillah sehat, Kak?
Iya, alhamdulillah aku sehat nih Kak, kayak soalnya kan ini, karena lagi libur juga mungkin ya, jadi bawaannya aku, semangat gitu Iya, heeh. <laughs>
Mhm. Iya. <chuckles> Sama sih, Kak. Libur, menikmati libur panjang nih ya? <chuckles>
Heeh, karena libur tuh jadi bawaannya, eee, chill aja, seru gitu kalau mau en apalagi kayak kalau mau ngobrol-ngobrol tuh kayak seru nih, Kak, kita, mumpung sama-sama pagi kita ya. Iya. Oh, apa tuh apa tuh? Oh. Semacam apa? Mhm mhm.
Iya, benar. Iya, wah gimana kalau tentang ini nih, Kak, kayak semacam kita buat ngajak orang lain nih, menebar benih-benih positif. <chuckles>
Oh. Kebaikan? Oh, az <laughs> Benar benar, aku juga setuju sih, Kak, menurutku kalau misalnya kayak gerakan sosial gitu ya, maksudnya kayak, eee, misalnya kita, eee, ada suatu permasalahan di ling di dunia gitu ya. Kayaknya nggak bisa cuma dari kita doang sebagai 1 o individu gitu, perlu peran kelompok lah ya, peran masyarakat gitu kan, mhm. Ini heeh. Nah, itu.
Iya. Mhm. Mhm. Iya. Betul. Wah, heeh. Betul. Mhm. Apalagi masalah lingkungan ya, Kak, kayak, aduh, sering banget nih kayak dibahas gitu, gimana kalau kita bahas juga nih Kak?
Benar, benar banget. Boleh, boleh banget, karena kalau Kakak sadarin ya, aku nggak tahu nih, Kak, aku tuh udah beberapa hari ini tuh, selalu dapet ke se ke link akses apa, media sosial gitu ya, Kak, ya, pasti kayak permasalahan lingkungan tuh nggak ada habisnya tau Kak. Kayak dalam hal ini tuh misalnya kayak sampah yang selalu menumpuk, kayak gitu, yang, eee, pengolahannya tidak tidak efektif gitu ya, di tempat pembuangan gitu. Terus belum lagi penebangan hutan liar tuh yang dilakuin di kebun-kebun, gitu kan. Oh, belum lagi, kayak masalah, eee, apa
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Iya, benar banget. Iya, betul. Mhm. Mhm mhm. Mhm. Duh, bakar-bakar sampah ya?
Nah itu sih, jadi kayak udah mah polusi iya, itu kayak, eh, sebener sebenarnya itu tuh ngaruh banget kan, Kak, ya, Kak, ya. Kayak kayak Heeh, bisa jadi suatu permasalahan karena efeknya tuh udah mulai kerasa dari sekarang gitu, kayak, eee, apa, polusi iya, udara yang nggak bersih, eee, cuaca iklim yang mulai nggak stabil gitu kan ya. Heeh, sama ini sih, penumpukan sampah plastik yang ngaruhnya tuh ke kayak bencana-bencana kecil, kayak banjir, gitu kan, longsor, iya.
Tau, eh, polusi tuh, mhm, duh ya ampun, mhm. Iya, benar benar benar. Iya, sih, Kak. Mhm. Iya, heeh. Mhm. Heeh, iya benar banget, longsor ya